เพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เนาะ ถ้าเรา ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปอะค่ะ พอเราโดนอะค่ะ เราก็รู้สึกว่า โอ้โฮ มันก็ค่อนข้างที่จะเนาะ ปวดใจเลย ก็ว่าได้ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งใจมากอะค่ะ อย่างน้อยเราก็อาจจะเตรียมใจมาแล้วว่า เดี๋ยวเราจะโดนบ่นแน่นอน
ค่ะ อืม อันนี้ค่อนข้างเข้าใจคุณหมวกมากเลยนะคะว่า มันรู้สึกอึดอั้นตันใจจริง ๆ แต่ว่าถ้าเจอ สถานการณ์แบบนี้ เราก็ แอบว่า รู้สึกยากเหมือนกันนะคะ ที่จะไปบอกให้คนที่เป็น อาจจะเป็นคุณครู หรือว่าครูฝึก หรือว่าเป็นเจ้านายเราตรงเนี้ย ให้เขาไปตักเตือนแค่ค้นผิดคนเดียวได้ไหมตรงเนี้ย มันก็จะกลายเป็นว่า เราเห็นแก่ตัวอยู่ดี
ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม